そっか。なんかちょっと膨らまなかったりとかね。うんうんうん。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
はい。 <laughs> へえ。
そう、だからちょっと良し悪しなでも普通の料理の代用だったら全然できると思います。なんか生姜焼きする時にちょっとあの、豚肉に軽く混ぜてとかは全然大丈夫だと思います。
ほ。 はいはいはいはい。 へえ。そうなの。米粉ってあれです、普通にアメリカのマーケットとか売ってます？
あのアジアンマーケットで売ってます。この赤いパッケージが青いあ赤と青があるのかなうん。
あ、アジアンマーケットか。うんうん。